तो कहीं न कहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है अपने जीवनकाल में कि जैसे मैंने मतलब कॉलेज करा अपना, उसके बाद प्लेसमेंट ले ली, फिर मैं जॉब भी जा रहा हूँ। पर एक मेरा जो पैशन रहता था, <clicks tongue> आप बोल लीजिए उसे, या कोई कला रहती थी, तो कहीं न कहीं वो कला जो थी मेरी, कॉलेज के बाद काफ़ी ज़्यादा सीमित हो गई। पर जब मैं नौकरी कर रहा हूँ, अभी सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे पे पैसा भी है, क्योंकि देखिए, घर की ज़िम्मेदारियाँ भी थीं। उसके बाद जब मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, तो कहीं न कहीं जो मेरी कला थी ना वो। मैं संगीत गाना बहुत पसंद करता था। एक जॉनर होता था संगीत का, रैप। उसमें मैं लिखना पसंद करता था, गाना पसंद करता था। कहीं न कहीं, अब नौकरी के बाद मुझे एक अवसर वो दिखता है कि मतलब ये एक चीज़ है, जो मैं कर सकता हूँ। क्योंकि अब पैसा है, मैं कमा रहा हूँ अपनी नौकरी के बलबूते, अपने मेहनत के बलबूते। पर कहीं न कहीं एक ये जो चीज़ है, मैं ये ज़्यादा मतलब कर नहीं पा रहा हूँ, और मतलब आप एक ये बोलिए, इस चीज़ को लेकर मेरे अंदर जिज्ञासा नहीं आ रही है। तो कहीं न कहीं मैं थोड़ा चिंतित रहने लगा हूँ, क्योंकि ये चीज़ जब मैं जिस समय मैं कॉलेज में पढ़ रहा था या कुछ करता था, तो ये लिखना, मात्र संगीत गाना, एक मुझे अंदर से इतनी ज़्यादा एक मतलब बोलिए आप कि मेरा स्ट्रेस रिलीफ़ कर लेता था वो, अंग्रेज़ी में बोलूँ मैं। मेरा मानसिक तनाव इतना ज़्यादा कम कर लेता था वो, तो काफ़ी ज़्यादा अभी थोड़ा इस चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ, थोड़ी आप सलाह दें, तो मैं बेहतर महसूस करूँ।
जी, बिल्कुल। जैसा आपने बताया कि आप कॉलेज के समय रैप करते थे। तो आपको उसमें अभी भी रूचि है कि आप उसको मतलब आप उसको करना चाहते हैं? आप ये बता रहे हैं मुझे?
हाँ जी। जी, अगर मैं बताऊँ, रुचि या करना चाहने के बीच की बात हो, तो जैसे मैं आपको अपना दिनचर्या बताऊँ अभी के टाइम का, तो कहीं न कहीं मैं नौकरी में व्यस्त हूँ। और पर मुझे ये लगता है कि नौकरी में व्यस्त होने के बाद मैं पैसे अच्छे कमा रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। पर कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जैसे उस समय पे मैं, जब मैं रैप करता था कॉलेज के दिनों में, तो, वो चीज़ करने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा हल्का महसूस करता था। मुझे लगता था, मेरे दिल से एक जो मतलब बोझ है ना, वो निकल गया है। मेरा मानसिक तनाव कम हो गया है। पर कहीं न कहीं ये नौकरी के चलते, मैं उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, या इतना ज़्यादा कर नहीं पा रहा हूँ। और यही चीज़ को मैं अभी सोचता हूँ, जब मेरे को नौकरी में चलते हुए तनाव हो रहा है कि वो पहले का जीवन कैसा था, जो मैं जब वहाँ पर वो चीज़ें कर पा रहा था और मैं मतलब बहुत खुश रहता था। पर कहीं न कहीं, ये नौकरी के तनाव के चलते वो बातें मुझे याद आ रही हैं कि मैं ये चीज़ कर सकता था और अब नहीं कर पा रहा हूँ।
जी, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ कि आपको कोई याद आ रही है कि हाँ, मेरा एक आप का एक तरह से सपना है ये जो लगता है कहीं न कहीं क्या आप करना चाहते हो और आप उसमें कुछ करना चाहते हो आगे। तो मुझे एक बात बताइए कि जैसा आपने बताया आप नौकरी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कमा रहे हैं। तो आप क्या जैसे आप अपने जो आपने बताया आपको रैप करना पसंद है, तो आप उसके लिए अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं? अगर मैं आपको बोलूँ पूछूँ तो अगर आपको इतना उसमें है कि मैं उसको छोड़ के उसके तरफ चले जाता हूँ उससे पैसे कमाऊँगा?
हाँ जी। बिल्क हुँ। जी, अगर मैं इस बारे में थोड़ी रोशनी डालूँ तो नौकरी मैं अभी बिल्कुल नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि देखिए रैप मतलब मैं एक मानू मुझे खुशी देती है भले ही वो चीज़, मेरी मतलब एक कला है वो जो मैं एक समय से करते आ रहा हूँ। पर कहीं न कहीं अगर मैं उस चीज़ पे काम करूँगा ना अभी देखिए, मैं इतना फ़ेमस रैपर हूँ नहीं। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मैं गाने गाऊँगा, लोग मतलब इतना ज़्यादा पहुँचेंगे नहीं या मेन अगर आपको मुद्दा बताऊँ, पैसे नहीं आएँगे उससे और उस कला के चलते अगर मैं अपनी नौकरी जो छोड़ दूँ, जहाँ से पैसे आ रहे हैं और एक घरवालों की ज़िम्मेदारी है उसके बाद, तो वो चीज़ मतलब काफ़ी ज़्यादा हावी हो जाएगी। तो मैं कला इसलिए करना चाहता हूँ बस कि ताकि वो मुझे दिमाग की खुशी दे, थोड़ा मैं हल्का महसूस करूँ, बाकी अगर पैसे करने की बात आई, कि एक ऐसी बात आ गई कि नौकरी या कला, तो अभी के समय पे मैं नौकरी ही करना चाहूँगा क्योंकि वहाँ से मुझे पैसा आ रहा है और मैं अपने घरवालों की आर्थिक स्थिति सँभाल पा रहा हूँ।
जी बिल्कुल, मैं आपकी ये बिल्कुल बात समझ रहा हूँ कि आपको कहीं न कहीं कला से पहले आपको ज आपकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा इ इम्पोर्टेंट है। आपको उसका वो है कि भई मेरे को अपनी ज़िम्मेदारीयाँ पूरी करनी है। मुझे ये बताइए कि जैसे आप बता रहे हैं कि आपको बहुत शौक है रैप करने का। तो आप पहले ये बताइए कि आप आपको इसका समय नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी जैसे आप बता रहे हैं कि जैसे आपका काम काफ़ी रहता है। पहले आप थोड़ा दिनचर्या बताएँगे अपनी आपकी दिनचर्या कैसी है? अ
जी। हुँ। जी। हुँ। जी। जी, अगर मैं दिनचर्या के बारे में बात करूँ ना तो मैं सुबह मतलब 9 बजे अपने काम के लिए निकल जाता हूँ और मतलब शहर में बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक रहता है सुबह 9 निकला, कभी-कभी 8 भी निकलना होता है। तो ये मान लीजिए आप अगर सुबह के 8 बजे निकला हूँ ना तो अगर मैं आम तौर पे बताऊँ तो रात के 8 बजे ही मैं घर पहुँचता हूँ। तो शरीर इतना ज़्यादा थक जाता है, मतलब, ऐसा होता है कि बस खाना खा के सो जाऊँ। पर कहीं न कहीं ऐसा होता है कि जैसे ये जो कला है ना जो मैंने आपको बताया है कि मतलब एक ये मुझे लगता है कि एक अवसर है मेरे जीवन में क्योंकि इतना नौकरी में काम करो और पैसा भी आ रहा है पर एक जो बोला मैंने मानसिक एक स मतलब संतुष्ट होता है इंसान, वो नहीं हूँ मैं। और कहीं न कहीं उस चीज़ के लिए काम करने के लिए भी मुझे ऐसा चाहिए कि मैं थकान भरा मतलब ऐसा ना होऊँ और जब शाम को मैं घर आ रहा हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। तो वो चीज़ कहीं न कहीं जो मैंने सोची है ना एक मतलब नया अवसर की, जहाँ मैं खुलापन महसूस करूँ। वो हो ही नहीं पा रहा है काम के चलते क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट और मतलब मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि नहीं अब बस खाना खाता हूँ सोता हूँ, अगले दिन का देख लेंगे। ऐसी स्थिति बनी हुई है। जी।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर मैं इसे इंग्लिश में कहूँ, हम कहते हैं मोनोटोनस हो गई है आपकी कहीं न कहीं एक ज़िंदगी, है ना? मैं सही बताऊँ तो। तो आपने कभी क स जैसे आप बताए जैसे आपको बहुत शौक़ है, बट आप कर नहीं पा रहे हैं, कहीं न कहीं समय नहीं है आपके पास। तो आपने पहले कोई कोशिश करी है कि मैं थोड़ा क्या इसका मतलब अपने शौक़ को पूरा करूँ? आपने कोई कोशिश करी है इसके लिए?
हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। जी। जी, अगर कोशिश बताऊँ तो एक उस समय पे हुई थी। जब मुझे मतलब ऐसा समय मिला था, जैसे मैं कॉलेज के समय का बोलूँ अब कोशिश जब मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो आमतौर पर वीकेंड में होती है जब मैं अपनी मतलब जॉब से मतलब सैटरडे, संडे मुझे छुट्टी मिलती है। तो सैटरडे तो मेरा मतलब सोने में निकल जाता है दिन। पर रात को मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, उस कला के प्रति मैं अपना प्रेम दिखाता हूँ, पर कहीं न कहीं ऐसे होता है, जैसे 2 दिन की छुट्टी मिली है, घर के काम हो गए, दोस्त लोग भी हो गए। तो, मतलब कहीं न कहीं ऐसा होता है घरवालों का दिल ना तोड़ दूँ, दोस्त भी मतलब इतने दिनों बाद मिलते हैं, तो मैं प्राथमिकता अपनी उस कला को दे नहीं पा रहा हूँ मुझे ये लगता है। जब मैं लिखने बैठें या कुछ, कहीं न कहीं घर के कुछ काम आ गए और वो करने ज़रूरी हैं। क्योंकि मैं घरवालों के साथ रह रहा हूँ और मैं इकलौती मतलब औलाद हूँ अपने घरवालों की, जो उनका ध्यान रख रहा हूँ। तो कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि घरवालों के काम करना ज़रूरी है, तो मैं वो करता हूँ और फिर दोस्त लोग आ गए, कि नौक़री कर रहा है, ठीक है पर मतलब म 1 दिन तो मिल या कुछ घंटे के लिए मिल, तो कहीं न कहीं मैं अपना समय वहाँ दे देता हूँ। फिर अगर मैं मतलब घरवालों को समय दे दिया, दोस्तों को भी, उसके बाद आने क आने के बाद वो चीज़ करूँ ना मैं फि फिर वो निकलती नहीं है, मतलब अपनी कला के लिए समय नहीं दे पा रहा हूँ। घरवालों को दे रहा हूँ, दोस्तों को दे रहा हूँ, हर किसी को दे रहा हूँ पर अपनी कला को नहीं दे पा रहा हूँ। तो यही चीज़ थोड़ा असमंजस और तनाव में डाल रही है।
जी बिल्कुल अ, मेरा एक आख़िरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसे आपने बताया कि आपको फिर थोड़ा-सा समय कभी मिलता है जैसे आपको लगता है कि हाँ मैं इसको समय देता हूँ, जैसे आप बताए वीकेंड्स पे। आपको ऐसे और समय भी है जब आप इसको थोड़ा और समय देते हैं?
हुँ, हुँ। जी बिल्कुल, अगर मैं बताऊँ ना अगर समय एकमात्र मिलता है तो ये वीकेंड में ही मिलता है। और मतलब उसमें भी ये है कि घरवालों के कोई काम ना हो या दोस्त यार नहीं बुला रहे, तो तब कर पाता हूँ। वरना मैंने जो ऑफ़िस का टाइम है, लंच टाइम में भी करने की कोशिश करी है पर वहाँ वो माहौल नहीं बनता है। माहौल सिर्फ़ मेरा अगर वीकेंड बोलूँ तो वहीं बनता है कि शनिवार रविवार मेरी छुट्टी है। और घरवालों के भी काम मैंने करे हुए और दोस्तों के साथ भी कुछ प्लान नहीं है। तो कहीं न कहीं मैं वो चीज़ तभी कर पाता हूँ इन 2 दिनों में और उसके लिए भी मतलब अंग्रेजी में बोलूँ तो कंडीशनें होती हैं। जी।
जी, बिल्कुल, मैं आपकी समस्या बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। कहीं न कहीं एक होता ही है कि आपका काम आपके बहुत है और आपके एक जो एक आपको रैप करना बहुत पसंद है, आप बता रहे हैं कि आपको उसमें बहुत रूचि है। तो आप उसको कहीं न कहीं समय नहीं दे पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी का। देखिए मैं सही बताऊँ तो आपका आपकी गलती नहीं है, मैं एक सही बताऊँ तो। कि देखिए हमारे आप पे ज़िम्मेदारी तो है, ये काम इम्पोर्टेंट है, काम बहुत ज़रूरी है तभी पैसे आएँगे। तो आप अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं। पर मुझे एक और पर मुझे एक लगता है कि आपको ना अपने आपको भी समय देना चाहिए। जैसे आप बता रहे हैं आपको ये रैप करके बहुत हल्का महसूस होता है। देखिए एक एक इंग्लिश में वर्ड होता है बर्नआउट। अगर आप ऐसी ही एक ज़िंदगी चलाते रहेंगे जिसमें आपको खुशी नहीं मिल रही है अपने अपना काम करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो कहीं न कहीं आपको बर्नआउट हो जाएगा और आपका ना दिमाग चलना धीरे-धीरे ब कम हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा ना ज़्यादा पता रहे वीकेंड में आपको समय मिलता है कहीं न कहीं। तो आप ना वीकेंड पे समय निकालिए पहले तो। देखिए मैं समझ सकता हूँ कि आपको लगता है बाहर जाना है, काम करने हैं घर के, मैं बिल्कुल समझता हूँ सारी बातें, बिल्कुल समझता हूँ। पर मेरे को लगता है आपको एक थोड़ा प्राथमिकता देनी चाहिए अपने आप पे कि आप अपने लिए समय निकालिए। देखिए अपने लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। देखिए अ, अपने आप को समय नहीं देंगे तो आप कैसे दूसरों को खुश द खुशी दे पाएँगे। अगर आप खुद ही खुश नहीं होंगे तो। तो मुझे लगता है पहले तो अपने आप को आप समय दीजिए कि आप बोलिए कि नहीं-नहीं मुझे ये करना है। देखिए अगर आपको उससे शांति मिलती है ना आप ज़रूर उसके पीछे खुद ही जाएँगे उस काम को करने के लिए। तो मुझे समझ सकता हूँ कि आप पे बहुत दबाव है। कहीं न कहीं बहुत काम भी होगा और लोगों से दोस्तों से मिलने का मन भी करता है, घूमने जाने का मन भी करता है। बट आप थोड़ा-सा ना उसको वो दीजिए, कहते हैं ना टाइम मैनेजमेंट करके प्राथमिकता दीजिए उस चीज़ को कि ना देखिए मैं इतना रैप करूँगा, मैं इतना समय दूँगा, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप करेंगे ना इस तरफ़ तो आपको खुद ही मज़ा आने लग जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार मुझे ये करना है। मुझे इसमें रूचि है मैं करना चाहता हूँ। आपको शांति मिलेगी आप और ज़्यादा करेंगे उस चीज़ को। तो लगता है आप ना अपने को पहले उसमें ढालिए कि हाँ, मेरे को ये करना है, मुझे आप थोड़ा समझिए कि हाँ, मैं क्यों करता था ये आप जैसे बोलते हैं कॉलेज में करता था। तो अपने दिमाग को थोड़ा सोचिए कि हाँ यार पहले भी तो करता ही था, तो आज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? थोड़ा शांति से बैठ के सोच के ना आप प्राथमिकता डालिए अपनी चीज़ पे कि हाँ मैं रैप करना शुरू करता हूँ। अपने जैसे आप बता रहे हैं वीकेंड पे आपको समय मिलता है वो निक वो ज़रूर यूज़ करिए। और उसके बाद देखिएगा ना आप धीरे-धीरे जैसे आप ऑफ़िस से आते हैं। अब तो आप समझ रहे हो आप थकते हैं। बट मेरे को लगता है जब आपको कोई-कोई बहुत चीज़ पसंद होती है ना, आप उसको थकान में भी करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है आप धीरे-धीरे ना खुद ही आप उसमें आ जाएँगे कि आपको आप खुद ही कर रहे होंगे, आपको कोई बोल नहीं रहा होगा करने को। जैसे आप बोल रहे हो अभी आपका करने का मन करता है फिर नहीं कर पाते फिर ऐसे ही होता है। एक बार आप उसमें आ गए एक फ्लो में जिसे कहते हैं, तो आप खुद ही उस चीज़ को करते रहेंगे बार-बार, बार-बार मुझे लगता है फिर आप ना बहुत अच्छे से रैप भी कर पाएँगे और कहीं न कहीं शायद आगे जाके आप इतना अच्छा कर लें इसके अंदर शायद आप अपनी नौकरी भी छोड़ दें। तो मेरे को तो ये सुझाव रहेगा कि आप थोड़ा शांति से सोचिए और अपनी रूचि को फिर से जगाइए। अपने आपको समय दीजिए और अपने बारे में सोचिए पहले।
हुँ। जी। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। बिल्कुल। हुँ। जी। हुँ। हुँ। बिल्कुल। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल। हुँ। हुँ। बिल्कुल। जी बिल्कुल, कहीं न कहीं आपके दिए गए सुझाव अब मुझे मतलब मेरा दिल इतना हल्का हुआ है। मतलब मैं सोच पा रहा हूँ आगे कि हाँ, कहीं न कहीं आपके दिए गए सुझाव में अपने मतलब जीवन में अगर, बोलते हैं मतलब उसे मैं मतलब फ़ॉलो करूँगा ना तो कहीं न कहीं मुझे एक राह मिल जाएगी और इन सब सुझाव के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।